Das ist doch erfreulich. Danke erst mal. Ähm, mir geht es auch ganz gut. Ich, äh, bin überrascht also, für meine Verhältnisse extrem früh wach, weil ich normalerweise, äh äh also, ich musste heute halt ob ich hatte um 8:00 'n Termin und musste entsprechend dann schon um 6:30 aufstehen und da gehe ich normalerweise schlafen. <chuckles> Entsprechend, äh, bin ich fühle ich mich jetzt auch 'n bisschen müde und bin auch noch die ganze Zeit am Überlegen, weil ich habe heute Nacht noch um 1:00 'n Termin, also, für 'ne Dungeons und Dragons Session, die bis 5:00 morgens geht. Und bis dahin ja, ja, das ist mit Amerikanern. Ne, 1:00 nachts. Ähm, genau, ich müsste dann bis de also, bis 5 morgens immer noch wach bleiben, also, fast 24 Stunden dann wach sein. Bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das durchhalte, äh, oder ob ich zwischendrin vielleicht noch 'n Power Nap oder so was mache. Äh, weil absagen absagen will ich die Session nicht, weil ich die letzte schon verpasst habe, aber abgesehen davon, äh, geht's mir ganz gut. <chuckles>
Mhm. Oh Gott. Ja. Was für 1:00 nachts? Ne, 13:00 nachmittags. Ah, oh Gott. Ja. Ich wollte grad sagen. Ja, klar. Aber mach doch dann 'ne, äh, Siesta, also, 'nen Mittagsschläfchen.
Ja, das muss ich halt noch gucken, weil wenn ich wenn ich mich, äh äh, also, es wenn dann wird's wahrscheinlich eher so 'n Abendschläfchen, ähm, äh äh, weil ich sonst bis dahin wieder müde bin und, äh äh, ja, muss ich muss ich muss ich gucken, äh, ich muss ja auch wieder wach werden. Das ist ja auch noch so 'n Problem. Das, äh, werde ich ja nicht unbedingt von alleine. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber sag mal
Ja. Ja. Ja, klar. Ja. Ja, also, ich finde tatsächlich
Ja?
Hm, ich finde tatsächlich, äh, bei mir ist es mit dem Schlafen super sonnenabhängig. Also, ich schlafe sehr schnell ein, wenn's d äh, draußen dunkel ist und wache sofort auf, wenn die Sonne, ähm, sozusagen in mein Zimmer reinleuchtet und das finde ich auch irgendwie echt schön.
Mhm. Mhm.